Opo. Parang a lulunukin mo na lang po yun, eh, kasi basag na basag-basag na. <laughs>
Oo. Siguro sa establisimyento naman, ang gawin nila para mabawasan 'yong pag-aaksaya sa pagkain, kung may matira man, kung ang presyo no'n is mas mataas, siguro i-half nila or mas mababa pa? Oo. Oo, para maubos lang.
Mm. Opo, bababaan nalang 'no. At least mabenta po 'no kaysa itapon 'no? Mm.
Tapos 'pag may matira pa din, ibigay na lang nila din ano? Kumbaga tira na lang din 'yon, eh. Kaya nga, mahirap kasi din. Sabagay kung sa establisimyento, parang doble naman trabaho mo no'n ano?
Opo, mas mabuti nga po yun. Opo. Opo. Ma yun, doble-doble nga lang po yung ano, trabaho.
Magbabayad ka pa ng ano, ng ibang employee, oo. Para bayaran sila.
Ng ibang tauhan. Opo. Gagas gagastos ka pa po talaga.
Kaya nga.
Mm.
Pero sa kung sa bahay lang din, madali na yun. Pamigay mo lang or iinit mo lang, pwede mo na siyang kainin.
Opo, wala namang problema yun kasi hi hindi naman ganun kaselan lalo kung kakilala niyo naman yung pagbibigyan ninyo. <chuckles>
Hmm. Pero ikaw, paano mo ma halimbawa maeengganyo yung mga establisimyento or sa bahay para maging responsable sa pagkain?
Mm. Ayun nga po. Kung meron ako, para sa'kin po, siyempre kung napapansin ko po na sobra-sobra yung niluluto nila at lagi silang naaaksaya ng pagkain, isa-suggest ko na bawasan yung iluluto nila kung ayaw din man lang nilang ipamigay at least hindi nasasayang. At least, mas nakatipid pa sila. Ikaw po ba? Ano po bang maiano mo?
Mm. Oo. Oo. Oo, tama, oo. Siguro ako? Ah, halimbawa sa establisimyento nga, siguro siyempre alam nila 'yong pang-araw-araw na labas ng pagkain, kung ilan 'yong mga taong pumapasok sa kanila para kumakain. Parang i ano na lang nila, i-budget na lang nila 'yon sa maghapon. Kung maubos man nang maaga, isarado na lang nila yung establisimyento, oo. 'Yong establisimyento, oo. Kung may matira pa din, siguro ibenta na lang sa mga tauhan nila?
Mm. Mm. Opo, ayun nga po. Mm. At least wala pong nasayang 'no? Mm.

Sabagay hindi mo rin masisisi 'yong may-ari ano, kasi nga, mm, imbis na makatipid, lalo silang, dumodoble 'di ba?
Mhm, kasi nga ganun nga po. Opo, kasi nga yung iba nagluluto pa ng pa siyempre, parang mas maganda pa yung maiuwi nila.
Oo. Oo sabagay nga. Pero yung iba naman na nagtatapon kinukuha din naman no, ng, di ba? Yung mapapa-kinabangan pa di ba?
Mm. Mm, yung iba. Opo.
Kasi siyempre madaming nagugutom tapos tinatapon lang. Nakakaawa din naman yung nagugutom tapos manghihinayang ka. Hindi mo rin masisi yung may-ari.
Mm, na Mm. Opo, nakakapanghinayang po talaga.
Oo. Kaya nga, paano kaya natin, mababawasan yung pag-aaksaya sa pagkain? Halimbawa sa bahay o kaya yan sa mga restaurant.
Mm. Hmm. Mhm kami sa sa, mhm, kami naman dito sa bahay namin kung halimbawa madaming tirang pagkain.
Ano kaya pwede nating gawin? Hmm.
Ipinamimigay po namin sa mga kamag-a sa kamag-anak lamang siyempre parang hindi din po nakakahiya na mamaya hindi mo kakilala tas bigyan mo parang hindi naman kami may pagkain din kami parang nakakahiya po minsan kasi eh, di ba? Pero yung mga kamag-anak na, malinis naman yung ulam alam din naman nila, ayun pinamimigay po namin sa iba talaga, sa mga kamag-anak din, ikaw po ba?
Oo. Oo. Sabagay. Mm. Oo samin naman, dito sa bahay, siyempre ano yan, pangat. <laughs> Ipapangat ko yan, oo di ba, hanggang sa pwede pa. <laughs> Pero kasi siyempre oo pero sa bata hindi na binibigay sa mga matatanda na. Niluluto namin ng pangalawang beses pero 'pag pangatlo na parang ayoko na kasi, iba na kasi yung lasa nun, hanggang pangalawa lang siguro.
Hmm, pangat. <laughs> Opo Hanggang sa pwede pa talaga. Mm. Mm. Opo. Lalo kung malakas pa yung panlasa niyo parang na iba nalalasahan niyo po na iba na talaga yung lasa niya.
Oo. Saka sobrang luray na siguro kung gulay man 'yon ano?
Hmm.

Kaya nga, 'no? Eh, kasi naman ba't sagana sila, di ba?
Mhm. Opo.
Di tulad sa'tin talagang kailangan mong bilhin tapos ang taas pa ng presyo.
Opo, ang taas pa ng presyo.
Sa ibang bansa, parang meron dun isang lugar na magluluto sila, ipapakain nila sa mahihirap, siguro kinikita nila dun yung pag-aano nalang, sa content nga lang, paggawa ng content.
Mm. Mm, pa magkano nalang po siguro din yung nababalik nila gano'n.
Oo. Siguro sobrang yaman na rin siguro nun, 'no?
Mm. Opo, mga nagbabalik nalang po ng ano yun, ng blessings. Mm.
Kaya Kaya nga. Oo, kaya nagagawa niya 'yon or talagang meron siyang pusong sa mamamayan nila, oh.
Opo, yung gusto niya talagang tumulong.
Oo, kasi dito sa'tin siyempre alam mo naman ang pamahalaan natin, 'no? Imbes na ipamigay nalang sa mga nagugutom, di ba, parang kinukuha pa nila.
Mm. Actually, yung mga yung mga ipapamigay nga po, binabawasan pa eh. <laughs> Mm.
Mm. 'Di ba, parang kinukuha na nga sa atin tapos, sana ipamigay nalang nila sa nagugutom, matutuwa pa siguro tayo, 'no, kaysa angkinin nila. Yun kasi mahirap sa'tin.
Opo. Mm, kaso ang hirap na po ngayon. Lalo sa mga nakaupo ngayon sa pamahalaan natin.
Kaya nga. Oo, hindi mo na alam kung paano yung gagawin sa mga ganiyan, parang 'di na mawawala sa atin 'yan, 'no?
Mm. Bai